Çok. Kalabalık olduğunda tabii, tabii. Böyle ya, böyle bir gırgır şamata yok yani; çok çok zevkli oluyordu. O şeyler güzel ya. Ne bileyim, işte, eee, arkada öyle, eee, provalarda, ııı, işte sahnen olmadığında çıkıyorsun; işte öyle bir şey içiyorsun, yiyorsun. Oradaki muhabbetler, kulisteki muhabbetler, hazırlık süreçleri... İşte ne bileyim, dekorunu kuruyorsun; onların ayrı bir heyecanı oluyor. Güzel oluyor yani. İşte seyirciyi görüyorsun, perde arasın
Fark ediyor mu? Kalabalık. Hımm. İ hadi ya. Hı hı. Çok iyi. Peki böyle şey etkiliyor mu? O Heh. Seyirci mesela; işte şuranın seyircisi bambaşka, buranın seyircisi o kadar tatmin etmiyor, diyebileceğin seyirciyi ayırt etme durumları oluyor mu?
B ya, ekstra olmadı ama yani, Ankara seyircisini beğenmemiştim ya, yani.
Ya, işte ne mesela o beğenmedim dedirten şey?
Bilmiyorum ya, bir bir bir tepki almıyor. Normalde komik bir yere gülünmesi gerekiyor. Her oyunda almışsın o tepkiyi, orada o espriyi. Gelmiyor. Sen diyorsun ki: "Bi bir problem var galiba." Yok, Ha, bir de şey var işte. Zaten şeyi bilmediği için, o doğaçlama konusunda da şey diye bir vardır yani, iii, ne derler? Yakışık almayabilir ama işte seyirci, eee, aptaldır diye bir laf denir. Tiyatrocular böyle söyler. Çünkü t seyirci ne oynayacağını bilmez. I ı metni tam olarak bilmediği için, eee, baştan sona sen istediğin gibi yapabilirsin yani. Eee, değiştirebilirsin. O yüzden o tarafı güzel oluyor ama, eee, belli bir tarafta da mesela unuttun mu? Mesela sallıyorum, 2 saniye unuttum belki ama o bir sonsuzluk gibi geliyor yani. Sonra işte, iii, seyircide oturan böyle bir arkadaşın falan varsa, şey diyorsun: "Çok takıldım mı orada?" diyor. "Yo, hiç fark etmedik." diyor deniyor. Fark etmiyor, bilmiyor yani. O, sonsuzluk. Sonsuzluk oluyor yani.
He. Bilmiyor. O zaman sorun bende değil, diyorsun. Zaten. <laughs> Hı hı. Hıı. Doğru. Doğru. Hı hı. Hı hı. Hımm. Aslında, doğru, doğru, anladım. Ama senin için o an zaman duruyor muhtemelen, unuttuğunda tabii. Hiç böyle şiy işte oyuncuların dışında, eee, sahneye gelen bir konuktur, seyircilerden bir istektir, herhangi bu tarz şeyler oldu mu?

Yo, çok düşmüyor. Genel olarak ben, ya, ben böyle şeylere sinirlendiğim için, eee, benim modumu düşürmüyor. Ben, hani, ha sarstığım için karşımdaki insanı, benim orada çok, evet, tepki veriyorum. Ya, diyorum ki: "Böyle bir saçmalık olamaz, yani, hani. Çık sahneni oyna. Sonra yatıyorsan yat, terk et. Git, selama çıkma. Umurumda değil, yani, hani. Ne yapıyorsan yap, sahnenin oyna. İstiyorsan git yani İstanbul'a geri dön. Hani, 10 dakika sonra. Ha ya son 10 dakika gi git yani. 10 dakika sonra İstanbul'a geri al biletini, otobüs biletini, uçak biletini neyle gidiyorsan git." yani, hani. O da çok şey değilim yani? "Yap işini, eee, can ciğer olmamıza gerek yok. Sevmemize saygı duymamıza gerek yok. Ya yap işini ve git, yani."
Hı hı. Ha, tepkini verebiliyorsun. <chuckles> "Ama şu işi bitirelim sonra ne yapıyorsan yap." diyorsun. Doğru, doğru. Hı hı. Sadece işi bitirelim, doğru. Peki, mesela bir de AVM'nin içinde demiştin sanırım, Damdaki Kemancı için. AVM ortamıyla, ımm, herhangi bir tiyatro sahnesinde oynama kalabalık, gürültü, ışıklar açısından fark ediyor mu konsantren dağılıyor mu diğer sahnede, AVM sahnesinde?
I hı. Yo, sahne, ııı, tarafında çok farklı olmuyor ama şey oluyor. Iıı, biz şeylerde oynadığımız için böyle İstanbul'un böyle baba sahnelerinde oynadığımız için böyle, ııı, <clears throat> evet, evet. O yüzden diyorum ki, ha şey, yani, sahne hayatı belki teknik olarak böyle ekstra bir farklılığı olmayabilir ama, eee, aura farklılığı oluyor, yani, sahnenin öyle bir i güzelliği oluyor.
Hı hı. Hımm, kıyaslayabiliyorsun. Hı. Hı hı. Farklıl diğerini sadece çünkü, sana geldi ve seni görüyor, sahneyi görüyor ama diğeri mesela AVM'de, "Hadi gezerken şu oyuna girelim." diyor ama diğerinde anladığım kadarıyla tam konsantresi sizsiniz.